Alors honnêtem alors pff, je je peux même pas te dire à base de quoi c'est. Heu, ça s'appelle alors la marque c'est Amouage, je sais pas si tu connais? Hem, pour le coup c'est un parfum qui vient du m beh, de m enfin du Moyen-Orient, si tu veux, heu, mais c'est pas le le Moyen-Orient est très connu pour ses parfums avec beaucoup d'oud dedans, beaucoup boisés et très forts, tu vois? Pour le coup, lui pas du tout, en fait je le considérerais plus comme quelque chose, heu, de vraiment poudré, vraiment pas léger parce que n non, c'est pas léger parce que l'odeur est quand même, heu, forte. C'est-à-dire que tu as besoin juste de mettre au maximum 2 sprays, heu, sur toi et tu vas sentir toute la journée. Donc en fait, c'est vraiment un parfum qui est, hem, qui est fort mais qui est qui reste poudré quand même et qui a q qui a quand même un petit, heu, une petite arrière odeur de de floral, si tu veux. Donc en fait ouais c'est ça qui me fait ouais voilà, clairement et en fait c'est un parfum que tu peux aussi et et c'est vraiment bizarre, mais c'est vraiment un parfum que tu peux aussi bien porter, heu, en été qu'en hiver figure-toi et
Ouais. Non. OK. Ouais un peu fort, ouais. D'accord. OK, un peu léger? Ouais, OK. D'accord. OK. Mmh. Ouais. D'accord, c'est ça qui fait que ça te plaît? D'accord. Ouais, plutôt aussi pour la journée comme pour le soir, heu et cetera quoi? D OK.
Exactement, exactement, q c'est un parfum, tu peux tout faire avec et c'est un parfum mixte et en fait le vendeur donc le vendeur qui était donc un homme, heu, à Kuala Lumpur, hem, donc me disait que lui, en tant qu'homme, il portait aussi ce parfum-là. Parce qu'en fait, c'était c'était pas forcément, heu, heu, heu, définissant un un un genre, si tu veux, tu trouveras c'était pas non plus mixe, enfin mixte, c'est ce qui est bizarre, mais tu pouvais quand même le porter en tant qu'homme. Tellement c'était enfin, je sais pas, c'est c'est indescriptible, c'est très dur de décrire, heu, un parfum <chuckles> avec des mots, quand tu es pas dans le domaine.
D'accord. Ouais. Ouais, OK. D'accord. OK. Ouais. Ouais. Et tu l'as acheté direct, heu, à ce moment-là pendant ta visite, heu, à Kuala Lumpur?